Bah écoute, en fait, heu, j'ai, heu, souvent des disputes avec mon mari au sujet de l'argent et ça commence à me peser. Parce qu'on n'a pas vraiment la même vision, en fait, heu, de la gestion budgétaire, des priorités, de la manière d'épargner, de la manière de dépenser, tout simplement, l'argent. Et c'est vrai que, ben, moi j'ai essayé dès le départ, en fait, de changer un peu mes habitudes, heu, parce que c'est vrai que j'étais très dépensière, alors que lui c'est tout l'inv heu, il est plutôt, heu, à mettre de côté de l'argent, à épargner, à essayer justement d'être assez, heu, organisé et gé et et avoir une bonne gestion financière, on va dire. Après, m il y a des gros progrès, je trouve, heu, par rapport à avant, heu, parce que ça fait 25 ans qu'on est mariés. Donc heu, c'est vrai que je j'ai beaucoup changé mes habitudes, heu, financières, mais j'ai aussi surtout changé, heu, de boulot plusieurs fois et évolué et j'ai eu, heu, on va dire, heu, un un salaire plus conséquent et plus facile, du coup, à à gérer. Mais on on rencontre encore des difficultés, de temps en temps, heu, sur justement, heu, des, mmh, des projets, heu, par exemple, heu, pour que tu comprennes, heu, par rapport à la situation, c'est que moi j'aime bien, effectivement épargner, et quand il y a un projet en, heu, justement, investir et et là, pour le coup, heu, lui, il est très frileux, il il voudrait épargner tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mmh mh. Ouais. OK. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais. OK. Ouais. OK. Ouais, OK. OK, je comprends donc, heu, là pour le pour la situ donc c'est tu as eu des problèmes, du coup, par le passé, heu, autour de l'argent, mmh, avec lui, mais là, en tout cas, en ce moment, c'est par rapport à à, heu, à un projet, heu, dans lequel il faudrait investir de de l'argent et lui il a pas trop envie, quoi?
C'est ça. Et et effectivement, on a toujours eu une vision différente, en fait, même si on a réussi à à trouver des des consensus. Et, heu, et puis moi, à faire des efforts et lui aussi, hein, parce que, pour le coup, heu, c'est vrai qu'il a changé aussi, heu, sa manière, heu, heu parce qu'en fait, moi, ce que j'aime aussi- alors c'est effectivement travailler, épargner, mettre de l'argent de côté, mais en même temps, me ne pas me priver, en fait, heu, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien part cances, heu, j'aime bien faire plaisir à mes enfants. Et et pour le coup, lui il trouve que je suis peut-être un peu trop épicurienne à son goût, que j un peu trop profiter de la vie et pour le coup, ben il me fait culpabiliser, en fait. Quand quand j'ai envie de me faire plaisir, heu, ou que j'ai envie qu'on parte en voyage, heu, je ressens toujours en fait ce ce côté, heu heu, où il va plutôt, heu, privilégier, heu heu, mettre de l'argent de côté et pas le dépenser.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. OK, ouais. Je comprends, ouais. OK, d'accord. Donc, en fait, c'est c'est un désaccord, là s à ce niveau-là, mais malgré tout,- en tout cas de ce que j'entends- vous arrivez quand même à en discuter, heu, ben et puis à alors pour le coup, là, vous avez peut-être pas trouvé un ben, une solution, heu, un compromis, mais en tout cas, vous arrivez quand même, plus ou moins, à à discuter de ça entre vous. Non?
Bah, en fait, c'est souvent, heu, des discussions qui tournent un peu aux disputes, malheureusement. Parce que, bah, comme, heu, j'essaye de défendre mon point de vue et lui le sien et qu'on n'arrive pas à trouver vraiment, heu, d'accord. Heu, pour le coup, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, heu, bah, j'ai un peu le mauvais le mauvais rôle, heu, celle qui veut tout dépenser, qui veut, heu, jeter l'argent par les fenêtres, heu et et lui, justement, bah, beaucoup plus, heu, lucide, heu, posé, heu, heu, prudent. Heu, voilà, donc j'ai un peu l'impression, justement, que j'endosse pas ba parfois trop ce rôle. Alors que lui aussi, il est content quand on part en vacances, heu, il est content aussi de se faire plaisir, heu, enfin je veux dire, c'est quand même nous font plaisir aussi, heu, à tous les 2 et à nos enfants.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, oui. En tout cas heu, oui, je comprends tout à fait et et du coup, là, heu, donc là, vous êtes mariés, donc vous avez, j'imagine, un compte commun, heu, enfin, heu, c'est c'est un budget commun et du coup, heu, bah, en général, est-ce qu'il y en a un qui prend des décisions? Ou alors, est-ce qu'à chaque fois, c'est vraiment discuté, heu, chaque décision que vous financez elle est discutée?
Oui. Alors pour le coup, en fait, heu, c'est vrai qu'on a un compte joint, heu, un compte épargne aussi commun et heu, ment, heu, j'ai aussi, heu, la main sur le budget. Parce qu'il m'a laissé vraiment en toute confiance gérer le budget, heu, de la famille en sachant, voilà, qu'il y a les factures, heu, qui tombent tous les mois, heu, il y a la gestion, effectivement, heu heu, bah, des des charges, heu, des impôts, heu, des courses. Il fait les courses aussi, en fait on a tous les 2 une carte, heu, liée au compte et en fait, on on gère, heu, enfin voilà, de manière assez naturelle, heu, l'argent. Il est pas derrière moi, tout le temps, à me demander ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté. Ça, heu, voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que pour l'épargne, je trouve ça même, heu, des fois heu, stressant, c'est que, heu, bah, de temps en temps, il revient à la charge, en me disant, heu: «J'espère que tu épargnes bien, j'espère que tu fais attention aux dépenses, j'espère que tu as mis, heu, de l'argent de côté», heu, et et pas met la pression parce que je me dis, heu, bah, j'essaie de faire au mieux en fait, heu, il connaît nos dépenses, il connaît notre rythme de vie, heu, et et nos pro donc, heu, je peux pas non plus garantir, heu, voilà <chuckles> tout ce qu'il veut que je fasse, heu, par rapport à l'épargne.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord, ouais. Ouais. Mmh mh. Donc en fait c'est plutôt le le fait qu'il te qu'il t'en parle, heu, très souvent, mais de manière à à ce que ça te mette un peu la pression quoi, que qui te dérange?
C'est ça, exactement parce que pour le coup, j'ai peur en fait, heu, bah, que de mal faire, en fait qu'il me repro heu, à un moment donné, bah, de pas avoir assez mis de côté, de pas avoir, heu heu, autant d'argent qu'il l'imagine, heu, enfin voilà des choses comme ça. Il essaye de pas trop le nez dedans, mais en même temps, i ça repose sur moi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, je comprends donc, heu, après effectivement c'est c'est vrai que, bah, dans dans le cas du du mariage, les les comptes, heu, joints, bah, du coup, heu, chaque dépense est est alors on a envie de de b de parfois connaître un peu pourquoi, heu, telle dépense, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais je pense qu'effectivement la façon de de le communiquer, c'est très important et je comprends que du coup tu ressentes un peu, heu, ben, de la, bah, de l d du su de la de la pression et puis, heu, que tu te sentes pas, heu, forcément, heu, à l'aise avec ch le fait de d'avoir une certaine habitude, heu, s sur l'argent. Heu, alors, heu, l p que lui pourrait dire, voilà, tu que tu es peut-être trop dépensière. Mais voilà tu aimes te faire plaisir et c'est c'est normal, en plus tu tu tu voilà donc tu tu travailles, tu tu as envie de te faire plaisir, de faire plaisir à tes enfants, et je pense que, voilà, c'est tout à fait légitime de de ressentir ce que tu ressens et heu, ben, je pense que le le point le plus important ça va être la communication autour de l'argent en fait. C'est ça qui qui est imp qu'il est important de de mettre au clair peut-être, heu, bah, redéfinir un peu, heu, certaines choses. Je sais pas ce que tu en penses ou si vous avez déjà essayé gue de faire ça?
Oui, oui, oui, tout à fait, tu as raison. Effectivement il faut qu'on en parle et qu'on définisse nos priorités et qu'on voie, effectivement, comment, justement, heu, atteindre nos objectifs, heu, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, par exemple, heu, heu, j'aimerais bien, heu, heu, pouvoir aussi, heu, me projeter pour, heu, la retraite et et je me dis dire voilà dans une maison à à l'étranger, au soleil, heu, pour pouvoir, heu, avoir, heu, on va dire une retraite, heu, au au soleil et et pour le coup, bah, lui, il me dit que c'est trop tôt, qu'il faut attendre, heu, qu'il faut et il faut bien y réfléchir, heu et et pour le coup, ça me ça me frustre un peu parce que je me dis, heu: «C'est un projet qu'on doit préparer dès maintenant, au contraire, il faut qu'on ait le temps et et et là, aujourd'hui, on a les moyens de le faire, donc pourquoi attendre?»
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai, oui tu as raison, la retraite se prépare, heu, longtemps en avance et peut-être que ça par exemple, c'est un truc que lui, heu, il a pas f il a pas forcément, heu, conscience et ben, du coup, l l bah, tu pourrais, heu, vraiment essayer de de lui expliquer pourquoi, en fait, ça se prépare en avance et comme ça, voilà, heu, parce que peut-être que c'est simplement lui, il il il ignore, en fait, certaines choses autour de la retraite que toi tu sais et ça pourrait être bien de, bah, de lui partager, du coup, certaines connaissances, par exemple autour de ça. Certaines envies et lui expliquer clairement, par exemple, pourquoi, heu, tu penses que c'est le bon moment maintenant de commencer à préparer sa retraite et pourquoi, lui, il pense que c'est pas le cas et ensuite, heu, voilà, heu, faire des des recherches autour de ça ensemble. Voir les les limites, heu, de ça, voir les les côtés positifs et tu vois, vraiment faire, heu, ben, être au clair, en fait, au niveau de de de ce sujet-là, comme ça, vraiment, vous vous savez de quoi, heu, de quoi il en est et puis chacun a peut avoir des arguments, heu, qui sont, en fait, heu, leur ressenti, quoi et et comprendre, en fait, comment, heu, l'autre voit la chose.
Tout à fait, tout à fait, bah, écoute, tu as entièrement raison, je vais essayer d'en parler avec lui et et lui expliquer, heu, l'intérêt, effectivement, de pouvoir, heu, préparer sa retraite dès maintenant. C'est vrai que lui aussi, il est dans cet état d'esprit, mais comme je te disais tout à l'heure, lui, dans sa tête, c'est épargner. Donc pour lui, prépa aite, c'est épargner, mettre de l'argent de côté et et moi, je vois un peu les choses différemment dans le sens où, heu, bah, acheter une maison, c'est aussi de l'épargne, heu, voilà, un investissement. Donc, c'est plutôt cette, heu, vision des différentes, en fait, heu, qu'on a chacun, heu, qu'il faut la faire concorder.
Ouais, ouais. Mmh mh. Bien sûr, oui. Ouais. Oui, c'est et puis, c'est des sujets, voilà, qui sont, heu, complexes et puis l'argent, voilà, ça représente des grosses sommes en général et du coup, ben, c'est difficile de changer vraiment de de de point de vue là-dessus. Mais avec, heu, un dialogue et que ce qui se fait vraiment, heu, de en évitant au maximum, heu, le conflit, voilà. En essayant d'expliquer, par exemple, toi, heu, tu es pourquoi tu tu dirais qu'acheter une maison, c'est c'est vraiment, heu, un investissement, heu, q optimal pour toi et en quoi ça rejoindrait l bah, le sa notion d'épargne, tu vois? En fait, voilà, se mettre d'accord, mais je pense que, oui, c'est normal aussi que ça prenne d du temps, même plusieurs jours, heu, que ça puisse pas forcément se régler en une, heu, discussion, mais parce que ce sont des principes, en fait, qui sont ancrés et à défaut de convaincre complètement l'autre, c'est l'idéal, c'est de trouver un un d un milieu, quoi, en fait, entre vos 2 opinions.
Oui. Oui. Oui, oui, oui, tout à fait, bah, écoute, heu, tu as raison, je vais suivre tes conseils, je vais prendre le temps, en fait, d'en parler avec lui et de laisser, en fait, le cheminement se faire. Que ce soit pour lui comme pour moi, pour que chacun on y trouve, en fait, notre compte, quelque part. Donc, heu, je vais pas brusquer ou, heu heu, être dans mes retranchements, heu, mais plutôt, heu, laisser, heu, les choses aussi, heu heu, bah, maturer, se heu, voilà, cette réflexion se faire pour que l'un et l'autre on on y trouve notre compte et qu'on soit pas frustrés, en fait, heu, et qu'on n'ait pas l'impression, justement parce que ce que je veux pas, c'est lui imposer ma vision et et j'aimerais qu'il tienne en compte, heu, de la mienne.
Ouais. Mmh mh mh. Ouais. Oui, bien sûr, c'est c'est compréhensible et c'est tout à fait, heu, c'est tout à fait normal, mais voilà, avec du dialogue, je suis certain que ça va, heu, ça ça va ça ça va s'adoucir des 2 des 2 côtés, heu, puis vos vos 2 opinions vont trouver un un un m un juste milieu, quoi.
OK, super, bah, écoute, merci beaucoup pour tes conseils.
Avec plaisir.